Mouais.
Bah, je vais jeter un petit coup d'œil parce que j'ai entendu des mauvais retours qui se passaient vraiment des mouais, que c'était, mmh il y avait des trucs malsains qui pouvaient se passer et heu, c'est pas question, j'ai peur ou quoi que ce soit, mais
Ouais, ouais, ouais. Ah bon? Ah. Boh, il suffit de se renseigner un peu et de tr et de de voyager, intelligemment, hein, heu. Tu sors pas avec, heu, avec ta veste, heu, chère là. Heu <chuckles> M
Oui. C'est vrai. <clears throat> <chuckles> Heu, ça y est, elle est finie cette veste.
<chuckles> Non, mais tu vois ce que je veux dire, il faut voyager, heu, intelligemment aussi, tu vois? Moi, ce que je fais, de toute façon, quand je vais dans des pays, heu, peut-être qui, heu, il y a pas, entre ouais, voilà, ou en tout cas que voilà, j'enlève tous mes bijoux. Je voyage sans rien, je ne v je même mes vêtements si tu veux c'est que des choses qui, heu, j'ai pas peur de perdre et comme ça, si s'il se passe quelque chose, en fait, je je suis pas. C'est limite prévu. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Bien sûr. Non. Dis-moi. À risque, peut-être. Ouais Oui. Oui. D'accord. Simple. D'accord. Oui. OK. Non, tu as t je trouve que tu as raison là-dessus. Je pense que tu as beaucoup plus d'expérience que moi sur le voyage.
Je sais pas, mais mais mais mais enfin il ne faut pas que ça te gâche, heu, ton plaisir.
Ouais. Bien sûr. Ouais ce que
Au contraire, tu vas tu vas voir de belles choses, tu vas avoir du du bon café, là-bas. <chuckles> Tu vas voir de belles choses. J'y suis allée, mais j'étais jeune, tu vois, donc heu, j'aimerais j'aimerais y retourner avec, heu, des des yeux d'adulte, <chuckles> un regard d'adulte. <chuckles> Mmh.
C'est vrai. Oui! D'accord. Oui. C'est vrai et puis des activités, peut-être, différentes aussi à faire.
<clicks tongue> Oui bien sûr, bien sûr.
Non, c'est vrai, ça ça donne envie et heu, de toute manière, je vais me renseigner moi pour le café, pour que je me le fasse envoyer de là-bas.
Mmh.

C'est vrai?
Oui et hem, quelle heure il est?
Waouh! Tu les fais fort les cafés? Tu les fais comment?
Mmh. Je les préfère fort à la base.
Ouais.
Et là, j'ai une nouvelle machine à café, elle est pas c'est avec un percolateur, mais elle est pas comme comme la précédente. La précédente, c'était vraiment une machine à café de restaurant
D'accord. Mmh.
donc le café, il était bien corsé et en plus du
Donc tu veux dire que tu préfères les, heu, les espressos? Enfin à base espresso? D'accord, quand tu dis très fort, OK.
Oui. Oui, c'est ça. Oui et heu, c'est meilleur, c'est goûtu. Chaque gorgée, enfin cha juste, je me mouille les lèvres et ça ça me fait du bien. C <chuckles> c'est comme un bon whisky, tu vois? <chuckles> Et beh, bah, Georges Clooney te fait la pub tellement bien, en plus.
Mmh. <chuckles> Waouh! <laughs> Oui, oui, oui, oui. <chuckles> Oui en plus, oui <laughs> c'est dingue! <laughs>
<laughs> Non le dis-toi en plus, je bois <chuckles> hein t hein t tu aimes bien te moquer, toi, hein?
<chuckles> Décidément. <chuckles> <chuckles> Décidé oui, <laughs> beaucoup. Bah, qui aime bien châtie bien.
<chuckles> Le On est d'accord. <chuckles> Là-dessus, il y a pas photo.
<chuckles>
Et heu, je prends un café du Brésil.
Ah OK. Donc vraiment, tu aimes bien les arômes, heu, OK, OK, je vois exactement.
Et vraiment Oui, oui. C'est un café, il est, heu, je peux plus changer de café, en fait. Ça y est, c'est terminé.

Waouh! Donc tu le fais vraiment bien. Ah oui tu l'aimes vraiment bien ton café. Non, c'est bien, c'est bien.
Ah je m'applique. Ah je c'est important. C'est c'est comme le diesel, tu vois? Pour la voiture? C'est pareil. Donc heu, ouais. Mais ça influence mon humeur. Ça me change ma journée, heu
Ouais. <chuckles> Ouais. <chuckles> D'accord. <chuckles> Ah bah, j'imagine. Ah oui, parce qu'un mauvais café, ça met na de mauvaise humeur, hein.
Bah, déjà et puis imagine quand ta machine à café te tombe entre les pattes de bon matin.
Mmh. <laughs> Ouais. Déjà, ça te fait mal. <chuckles>
Alors là! Mmh. C'est laisse mmh, déjà et puis, il faut aller en acheter une autre, illico presto.
Bah, ça fait encore plus mal! <chuckles>
On est d'accord et donc ton café, au lieu de le boire tranquillement chez toi, tu es obligé de sortir, aller à la boulangerie.
Mais c'est marrant parce que c quand tu dis ça, c'est vrai que, hem, c'est vrai que quand tu tu par exemple, tu fais ton café et là tu dis: «Ça y est, je vais m'asseoir», tu as l'odeur, tu vois? Et là, je dis n'importe quoi hein, quelqu'un sonne à la porte.
Uri. Oui. C'est ça. Oui, oui, oui. Oh la la!
C'est pas, genre, le truc qui t'énerve le p trop?
Ça me contrarie. Ne me dérangez pas, surtout si c'est le 1er café. <chuckles> C'est comme cette pub de Grand’Mère, tu t'en rappelles? Grand’Mère café. Ils descendent tous avec, heu, toute la famille descend avec un brouillard sur le sur la tête.
<laughs> Yes! C'est ça. <laughs> S <chuckles> La non? Non, vas-y. Dis. <chuckles> OK. Non, ça me parle pas.
Ç ça te parle pas? Ils sont ils ont un nuage et personne parle à personne jusqu'à ce qu'ils s'assoient et qu'ils boivent le café et là, tu peux voir leurs visages.
<laughs> Mais c'est non, mais tu rigoles, mais c'est exactement ça, hein.

Tu prends un café du Brésil, heu, heu, mais de marque et c'est jus ça juste dit, heu, café du OK d'accord.
Oui. Oui, bah, heu, ça va venir, hein. Bientôt je vais, heu, je vais prendre du vrai café qui vient directement du Brésil.
Mmh d'accord.
C'est b je vais basculer à un moment donné, heu je vais être obligé. Je suis
Tu as déjà été au Brésil?
pas encore, c'est un projet. Je pense que, il se peut que 2025 je le fasse. Fin deux mille vingt-cinq ouais.
Pas encore? C'est un projet? D'accord. Super. Bah, fin deux mille vingt-cinq attention, ça sera l'hiver là-bas, hein!
Mais c'est pas sûr. D'accord. Alors faut que je m'organise et que je me renseigne.
Ouais. Parce que, heu, après bon l'hiver, heu, en même temps, ça sera pas, heu, après ça dépend où tu v bah, ça dépend où tu vas. Peut-être que Sao Paulo, peut-être qu'il fait un peu plus froid. Je sais pas si à Rio, heu, même si c'est l'hiver, heu, ouais. Bah, renseignes toi. Je sais pas comment c'est, l'hiver à Rio.
Mmh. C'est pas pareil. Oui? Rio, je pense. Ouais. Heu, faut que je me renseigne sur la météo mondiale.
Mais non! Je te dis je te dis des bêtises! C'est le contraire! Si tu y vas à la fin de l'année, justement, ce sera l'été là-bas, justement.
D'accord. Ah bah, je ah bah, je me gave alors! Ça ça va être nickel!
Mais oui! Je te f c'est j excuse-moi, je te dis n'importe quoi! Voilà.
OK. Non, c'est parfait! Ça me convient parfaitement. Ouais?
Donc vas-y. Fonce! <chuckles>
Ah je vais le faire, je vais essayer aussi d'attraper le carnaval, à l'occasion.
D'accord.
Mais bon. J'ai un doute sur, heu, les bienfaits du carnaval, sur, heu, enfin le la j'ai un doute. C'est bien à la télé, c'est c'est tout, je pense, heu.
<laughs> Ah, tu verras, hein! Je pense que ça peut être sympa parce que dis-toi aussi c'est c'est le carnaval, mais c'est pas la même culture, donc tu vois, c'est pas forcément, heu, une fête, heu, peut-être que tu as l'habitude, heu, d'avoir, heu, tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Oui. C'est vrai. Moui. Ouais c'est vrai. Je pense que oui.
C'est pas c'est pas les mêmes gens, hein!
C'est ça fait partie de leur culture, donc heu.